Je voulais te parler d'un truc. Tu vois là, heu, bah, ces derniers temps, j'ai eu un enfant. Heu, alors il a 1 an et demi donc, heu, i il commence à grandir, mais il est quand même encore en bas âge et c'est vrai que ça demande toujours un petit peu d'adaptation, bah, parce que, heu, déjà mon compagnon vit à l'étranger une grosse, grosse majorité du temps. Heu, et aussi parce que, heu, et ben, l mon quotidien change, mes routines sont plus du tout les mêmes et j'avoue que alors, le principe d'une routine c'est d'être fixe mais, même les routines, hem, finissent par devenir un petit peu exceptionnelles, parce que à chaque mois, heu, nouvelle découverte pour lui et donc nouvelles adaptations, nouvelles routines. Heu, j'avoue que, c'est pas tous les jours, heu, facile à gérer.
D'accord. D'accord. D'accord. OK, alors là je comprends hein. J'entends, vraiment ta problématique et je pense que je comprend un peu ce que tu peux ressentir. Et, en fait, c'est c c'est qu'est-ce que ça change là, heu pour toi actuellement, concrètement? C'est quoi qui te pose un peu problème?
Mmh. Ah! Mmh, ce qui va me poser problème, c'est qu'en fait, bah, tout mon temps est dédié à mon fils, heu, c'est-à-dire que, bah, je dois absolument tout repenser, heu, pour et autour de lui. C'est-à-dire que j'ai dû changer de boulot, parce que j'avais pas un boulot qui me permettait de pouvoir m'occuper de lui. Je partais à 07:00 du matin et je rentrais à 19:30 le soir. Hem, et comme je te dit mon compagnon, heu, son père, est à l'étranger une grosse majorité du temps, donc je peux pas compter sur lui, enfin voilà. Notre notre rythme de vie fait que, je pouvais pas me permettre heu, si c'était pour le faire garder toute la journée, ça n'avait aucun intérêt. Hem, donc j'ai dû démissionner, trouver un nouveau boulot, c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut vraiment qu'il y ait des horaires bien particulières, heu, que j'ai le temps aussi j'ai la chance heu on a une grande maison, on a un grand extérieur. Donc il y a tout ça, heu, à entretenir. Et mmh, j'avoue que mon fils, heu, développe tous les jours des nouvelles choses et donc tous les jours, heu, bah, il faut se réadapter. Notamment, heu, je pense au sommeil, par exemple. Il y a des moments où ça se passe très bien et là, clairement, en ce moment, on est dans un moment qui est catastrophique.
D'accord. Mmh. D'accord. Ah oui, non, mais en tout cas, là, c'est sûr que c'est clair, heu, et que ça a pas l'air en tout cas, simple ou facile pour toi. Et, hem heu, donc donc là, tu parlais quand même du du sommeil, c'est des c'est quand un peu pio compliqué. Est-ce que là, heu, vraiment, en dehors de, heu, heu, bon, ton ton compagnon qui qui ne peut pas être là, et qu qu est-ce que tu as des amis ou de la famille qui peuvent t'aider?
Mmh. Oui, c'est vrai que j'ai mon frère qui habite à quelques minutes, heu, à peine. Heu, mais lui aussi a 2 enfants en bas âge, heu, il a un fils qui a l'âge du mien. Heu, on a été encein en enceinte en en même temps avec ma belle-soeur, et il a une fille aînée qui a 3 et 1/2. Donc voilà, il a lui aussi, heu, 2 enfants en bas âge et j'ai effectivement aussi mes parents qui habitent à quelques minutes également. Hem, donc je je suis plutôt bien entourée, heu, pour les cas notamment où j'ai un peu envie de sortir ou ou voilà, ou j'ai des rendez-vous ou j'ai besoin de faire des choses. Mais c'est vrai qu'au quotidien, la nuit, bah, notamment, ils se réveillent beaucoup et beh là, je suis seule, heu, je suis seule pour gérer tout ça, quoi.
D'accord. Mmh mh. D'accord, OK. Ouais, non mais là, je comprends vraiment ce que tu ressens. En tout cas, ça ouais c'est c'est pas forcément évident. Est ce que tu as pensé, hem, bah justement, par rapport à la la se la routine, on va dire de sommeil, à trouver, bah, des moments, j'imagine c'est même même pour un enfant ou un bébé, c'est, c'est il y a quand même une une adaptation à avoi il s'adaptent hein, en fonction de comment tu, heu, heu, lui donnes à manger, quand tu le mets au lit, et bah, finalement de te reposer pendant ces moments là. Est-ce que ça ch est-ce que ça coïncide ou pas du tout?
Mmh mh. Oui. Ah mais absolument! C'est même une question de survie, hein, il y a des fois j'ai le choix entre manger ou dormir, heu, je fais clairement le choix de dormir, hein. Heu, non, non, vraiment, je profite effectivement de tous ses repos, heu, pour le faire moi aussi, parce que sinon, hem, j'ai j'ai j'ai du mal à à rester en forme et aussi après je suis moins patiente et donc comme je suis moins patiente, bah, je suis moins tolérante. Là il est dans une période où il touche tout, il grimpe beaucoup, il court, il saute même. Heu et donc il faut beaucoup d'énergie pour tout ça et si je veux quand même pas passer ma journée à lui dire, heu: «Non fait pas ci, non fait pas ça.» ou à crier, il faut que je sois reposée, heu, et calme. Et donc pour ça, non, c'est clair que dès qu'il dort, heu, j'en profite aussi, heu, c'est c'est mon cas également ouais.
Mmh mh. D'accord, OK. Très bien! Et en tout cas, ouais, c'est sûr, c'est ça, <chuckles> comme j'ai dis tout à l'heure, c'est pas forcément quelque chose de facile. Surtout avec, heu, lui qui va se réveiller, dormir à des heures parfois un peu décalées, et surtout, heu, peut être te réveiller, bah la nuit hein, à 02:00 du matin, heu, au o tu es dans ton cycle de sommeil, le l on va dire le plus confortable. Hem et et et là, avec, heu, ton tra est est-ce que tu as pensé justement, heu, heu, à voir, bon, tu as justement changé de travail pour, heu, pour pour ç pour ça et est-ce qu'il y a d un moyen, peut-être finalement d'adapter encore mieux ton planning, heu, dans cette situation là? Est-ce que tu est-ce que tu n'as pas finalement des droits, heu, avec ton, heu, employeur?
Mmh. C'est clair. Mmh et beh justement là j'ai démissionné! Donc j'ai plus d'employeur. Heu, j'ai retrouvé un boulot, je travaille pour moi, heu, je suis à mon compte. Donc ça me permet une souplesse énorme et un avantage, heu, considérable. Mais c'est vrai que, c'est pas évident, parce qu'en fait j je dois avoir 2 routines: la routine quand on est tous les 2 et aussi la routine quand on est tous les 3. Heu, quand ce mon compagnon est là, bah, il faut une autre routine, heu, parce que, bah, forcément il faut lui laisser de la place! Donc, heu, ça nécessite aussi des ajustements, heu, pour, bah lui laisser faire le bain, heu, il est pas là donc il sait p il sait moins le rythme, heu, que son fils a forcément, hein, c'est c'est ça paraît normal. Donc, heu, il est toujours un petit peu en train de faire des choses et des fois il me ralentit plus que ce qu'il m'aide. Heu, alors j j'essaie de rester l'esprit ouvert parce que voilà, bien sûr, il est pas là tout le temps, donc il essaie de faire du mieux qu'il peut. Mais c'est vrai que cette double routine, j'avoue, je m'y attendais pas vraiment. Heu, c'est compliqué quand on a l'habitude de vivre à 2, heu, qu'il y ait une 3ème personne qui arrive comme ça. Pour que chacun trouve sa place, heu, c'est pas toujours évident.
OK. Ah d'accord. Oui. Bien sûr. Mmh. Oui, non, mais clairement, hein, je comprends vraiment ce que tu ressens. Comme tu le dis, c'est c'est heu, heu, après je peu vraiment les personnes qui ont des enfants et ils ch ils ressentent, heu, tous ça justement, parfois. Est-ce que t'as pensé à voir justement, hem, heu, bah à côté de chez toi, heu, s'il y a des, peut-être, heu, alors associations ou heu, heu, heu, organismes, qui vont peut-être t'aider et t'épauler à ce niveau-là, pour justement heu, heu, gérer ce côté-là. Parce que même si comme tu le dis, te tu travailles à ton compte, tu as quand même besoin parfois de de ch de pas être dérangée pendant pendant un certain temps. Tu veux pas être dérangée pend toutes les 20 minutes, car même si tu le fais de chez toi.
Oui, c'est vrai que l'idée est bonne. Après bon, là, il a 1 an et demi donc il a intégré la crèche. Heu, donc il est pas là la journée, donc, heu, la journée ça me laisse, heu, ça me laisse du temps pour travailler, pour faire les tâches ménagères, le repas heu, heu, tout ça. Donc, heu, ça ça, c'est plutôt facile, heu, enfin, c'est plutôt facile <chuckles> en tout cas, c'est plutôt cadré, on va pas dire facile. Mais, heu, comme je le dépose à la crèche le matin et que je vais le récupérer le soir, heu, entre-temps voilà, j'essaie de faire le maximum, de caser tous mes rendez-vous, de caser un maximum de temps de travail, heu, faire le repas, faire les tâches ménagères, le linge, tout ça, pour arriver à lui consacrer vraiment du temps le soir, et pas, heu, sur le les pauvres 3/4 d'heure que je le vois le soir, heu, quand je vais le récupérer. Heu, qu'il soit pas au milieu tout seul à ce que moi, je sois affairée, heu, de tous les côtés. Donc, heu, ça, c'est un un un point d'honneur que j'ai, à organiser comme ça.
Mmh. Ma Mmh. Oui. D'accord. D'accord. Et et là, justement, heu, bah, de depuis, heu, qu'est-ce qui a vraiment, heu, énormément changé pour toi et surtout, qu'est-ce que tu voudrais, heu, finalement, heu, heu, obtenir? Même si là, bon entre la crèche, ton organisation qu'est-ce qui t'arrangerait toi, qu'est qu'est-ce que tu voudrais et réc récupérer le plus au monde?
Mmh mh. Bah rien, j'avoue que certes, heu, c'est pas évident tous les jours, mais j'avoue que j'étais préparée, je savais que ça allait être, heu, un changement, heu, radical et que j'allais plus du tout être au premier plan et que donc, bah, toute ma vie d'avant, heu, je pourrais absolument je faisais beaucoup de sport, je voyais beaucoup mes amis, heu, bah, maintenant je fais très, très peu de sport, heu, je vois beaucoup moins mes amis, ou alors, heu, différemment. Heu, je vais chez mes copines qui ont aussi des enfants à l'heure du goûter, voilà. Enfin on on essaie de se voir mais complètement différemment. Et j'avoue que j'étais préparée à tout ça et que ça me crée aucune frustration. Il y a pas quelque chose que je voudrais récupérer à tout prix. Ça veut pas dire que c'est tous les jours évident d'être réveillé 4 heures par nuit et de dormir, heu, à peine 3 ou 4 heures, heu, correctement. Mais ceci dit, heu, j'accepte et ça fait partie de des choses de la vie, quand on a un enfant et puis je me dis aussi que c'est pas éternel, il grandira. Heu, et donc que ça va se passer me zien de mieux en mieux, qu'il va avoir de l'autonomie et que et que mon quotidien va devenir forcément, heu, un petit peu plus facile.
D'accord. Bien sûr. Mmh. Oui, clairement. Oui, clairement! En tout cas moi, je comprends ce que tu peux ressentir. Parce que c'est sûr que c'est pas évident, heu, d'avoir bon même malgré toutes les péripéties que tu as pu avoir et maintenant que tu travailles à ton compte et que tu te sens peut-être encore plus libre. Mais tu as aussi ce ce ce cette responsabilité là, malgré la crèche, malgré tous s tes tes amis, ta famille. Hem et justement est-ce que tu as pensé tu sais, heu, par exemple, hem alors, heu, l l comme tu l'as vu, on est dans une période, bah, quasiment bientôt hivernale, malgré les températures qui sont quand même encore un peu douces, hem, et forcément les nuits sont très longues et normal et et ce qui est est arrive très souvent, c'est que tu vas être un peu plus fatiguée, parce que tu seras en fait finalement en carence, heu, de vitamine D. Est-ce que t'as pensé à consulter, heu, tu sais, un une un médecin ou il ou bien à te supl supplémenter toi-même, hein, c'est possible aussi. Heu, mais bon, faut quand même consulter une personne de la santé qui va quand même t'aider à à connaître tes besoins. Heu, justement en vitaminé, que ce soit par des compléments alimentaires, heu, tu sais d'huile de foie de morue comme ils le font dans les pays nordiques ou bien, heu, de ne prendre carrément des ampoules, ça c'est un peu plus facile, mais c'est un peu comme des shots ou ça va un peu, heu, plus te te t'exciter.
Oui. Mmh. Moui. Oui. Mmh mh. D'accord. Mmh mh. Oui alors, heu, bon, je cherche pas à m'exciter ni à me garder éveillée à tout prix, parce que le le les phases de repos que j'ai, je veux vraiment qu'elles soient, heu, réparatrices. Mais oui, c'est vrai que je pourrais heu, peut-être prendre quelques compléments alimentaires ou ou ou un petit peu de vitamines comme ça, heu. Peut-être accentuer plus ma consommation d'oranges par exemple, heu, ou ou ou des ou des fruits, heu, des fruits et légumes des saisons. Ça pourrait peut-être m'aider, heu, heu, à à à garder un petit peu d'énergie. Bon, après, heu, clairement, hem, je sais d'où vient le manque d'énergie. Heu, c'est vraiment que je dors pas beaucoup. Je dors peu, donc bah forcément je suis fatiguée. Heu, c'est vrai que prendre un petit peu de compléments, ça pourrait peut-être m m booster un peu mes défenses et éviter que je tombe peut-être malade. C'est vrai, quand, heu, quand on est fatigué, on a plus souvent tendance à tomber malade. Donc oui, oui, c'est vrai que je pourrais aller faire, heu, un petit tour, heu, pour regarder un petit peu ou alors des thés, heu, des thés qui sont un petit peu énergisants, ce genre de choses. Ouais, c'est vrai que l'idée est bonne.
Mmh. Oui, clairement. Oui, c'est ça, c'est l'objectif, encore une fois, je te comprends, hein. Ce que tu peux ressentir, c'est, heu, c'est vraiment heu, pas forcément, bien sûr, comme je l'ai dit, de t'exciter, mais plutôt, heu, de voilà, de te pré de de d'a d'améliorer tes défenses immunitaires. Mais aussi d'avoir moins ce ressenti, heu, tu sais, de fatigue en quelque sorte. Même si tu peux dormir très bien et heu, passer en fait, là, les, heu, 2-3 prochains mois, heu, tranquillement, heu, en plus, heu, voilà heu, de ton enfant.
Mmh mh. Mmh mh. Oui, oui, c'est vrai. Bah écoute, heu, je pense que je vais aller faire un petit tour à la pharmacie. Heu, je vais voir ce qu'ils proposent. Je sais que ma pharmacie, ils sont vachement orientés bien-être, heu, huiles essentielles et tout ça, donc je vais voir un petit peu, heu, ce qu'ils ont en stock pour moi. Donc, heu, bah écoute, merci de tes conseils.
Bah, écoute, c'était avec plaisir, hein, je crois vraiment en toi! Je pense que tu vas pouvoir, heu, sortir quand même de cette situation que plus forte, heu, bien évidemment. Et, heu, bientôt heu, passer bien sûr cette période hivernale.